À! Mình cũng là một người mà rất thường xuyên để hay, a, mua sắm online. Thì, ờ, để mình nhớ xem nào, lần gần đây nhất thì mình có mua 1 cái máy hút bụi cầm tay, tại vì, ờ à, phòng của mình thì nó cũng khá là gần đường lớn á, cho nên là nó bình thường nó rất là nhiều bụi trên bàn và nó khiến mình khá là khó chịu. Cho nên là mình, ừm, ừm, mình quyết định mua 1 cái.
Ừm. Chà! Ừm, ừm. Nghe thú vị đấy. <chuckles> Vậy thì <chuckles> vậy thì bạn cho mình hỏi thêm là, ờ, sao bạn lại chọn mua online thay vì bạn ra cửa hàng trực tiếp để bạn xem vậy?
À, thực ra cái điều thứ nhất là cái tính tiện lợi của cái việc mua online á. Ờ, mình không phải đi đến cửa hàng để mà xem quá nhiều, mình chỉ cần ở nhà và chỉ cần có một chiếc điện thoại kết nối internet thôi là mình có thể dễ dàng đặt hàng được rồi, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Thực ra thì mình thấy đúng là như bạn chia sẻ, rất là tiện đấy, có thể xem mà đặc biệt là mua online thì xem được nhiều mẫu hơn ha, nhiều màu, rồi đọc những cái review ha, comment của những người khác nữa. Vậy thì, à, trong quá trình mua online ấy, thì bạn, à, à, có bao giờ gặp những cái bất tiện hay là những cái việc gì đó nó trục trặc gì hay không? Bạn có thể chia sẻ cho mình được hay không?
Ừm. Ừm, mình có nha. Đó là một lần mà mình mua online nhưng mà nó bị một cái, đó là cái phần thanh toán của mình. Tại vì gần đây thì, ờ, ờ, mình cũng vừa hết hạn cái căn cước công dân và và lúc đó thì cái cái phần đúng rồi, cái phần thanh toán của mình nó không nhận nữa. Và và mình cũng, ơ, ơ, mặc dù tài khoản nó trừ tiền rồi nhưng mà nhưng mà nó vẫn hiện lên là vẫn không thanh toán, yeah. À, mình phải gọi lên ngân hàng. Ừm.
Ừm. À! Ừm. À! Đó là về thanh toán ha. <laughs> Ừm. À! Vậy là cũng rắc rối đấy. Ừm, như bạn chia sẻ thì, à, đúng là khi mua sắm online thì gặp cái phần thanh toán ấy, mặc dù tài khoản trừ tiền nhưng mà vẫn chưa có thành công được, phải không? Thì ngoài cái việc thanh toán ra ấy, thì mình cũng rất là thắc mắc là khi mà mua sắm online như vậy, có khi nào bạn gặp trường hợp mà món hàng bạn xem ở trên mạng nó rất là đẹp, nó rất là thích, nhưng mà khi mua về thực tế á, thì nó lại không được như ý muốn của bạn không?
Đúng rồi.

À, mình cũng gặp trường hợp này nữa là 2 món đồ hoàn toàn giống nhau giống nhau hoàn toàn và người ta chia sẻ ra 2 nền tảng lại lại có giá khác nhau, đúng hông? Ờ, thường thì cái này nó sẽ, kiểu như, thế nào nhỉ? Mình nghĩ là, ờ, mình
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, giống nhau đúng, mình rất là nghi ngờ. Đúng rồi, đúng rồi. Theo bạn á, theo cái cái cái trải nghiệm của bạn cái cái kinh nghiệm của bạn á. Ừm.
Ừm, theo kinh nghiệm của mình, mình cũng từng gặp, ừm, một trường hợp này rồi. Đó là 1 cái món đồ, ờ, một cái bàn phím mà người ta để 2 cái giá khác nhau, nhưng mà sau khi mình tìm hiểu á thì một bên thì nó có vẻ là hàng chính hãng, còn một bên thì nó có vẻ là nó giống với hàng nhái hơn tại vì, ờ. Ừm.
À. Ừm. Ờ. Hờ. Ừ, nhưng mà quan trọng là bạn dựa vào đâu để mà mình biết được một một bên là nó chính hãng hay là mình nhìn vào cái đường nét của nó ha? Ừm.
À. Thường á thường thường thì những cái đồ mà nó có chênh lệch về giá mà nó hoàn toàn giống nhau thì mình sẽ nhìn vào cái tên cửa hàng. Ví dụ như là cái cái bàn phím mình mua á là nó từ Redmi và nó bán ở Redmi Store, nghĩa là cửa hàng chính hãng của họ, còn cái kia là một cái shop nào đó ở bên ngoài và đúng rồi, mình đọc được và mình sẽ hiểu được, đúng rồi. Nghĩa là một bên là hàng chính hãng thì một bên chắc chắn là cũng không chắc chắn 100% là phải hàng chính hãng. Cho nên là mình quyết định là mặc dù mình phải bỏ ra cái số tiền lớn hơn, nhưng mà mình vẫn quyết định là mình mua cái chính hãng kia để mà có bảo hành rồi có địa chỉ rõ ràng để mà mình dễ dàng, à, liên hệ nếu như mà có vấn đề gì khác xảy ra.
Tên cửa hàng, à. Ừm. À, OK. Ừm. À, tức là bạn vẫn dựa vào cái tên, cái uy tín của nó nữa ha. Ừm. Ừm. <laughs> À. Ừ. Đúng rồi, ừm. Ừm, nghe bạn kể thì mình thấy việc mua sắm online bây giờ không chỉ là mua đồ, mà nhiều khi, ừm, nó trải qua những cái cảm xúc cũng rất là thú vị nữa chứ ha? <laughs> Và nhiều khi đúng là cùng một cái món hàng y hệt nhau mà rất là nhiều giá khác nhau nữa đấy, thì, ừm. <laughs> Vậy thì, ờ, đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì cho mình hỏi thêm là cái cái hình thức mà bạn hay dùng nhất để khi mà mua sắm online là bạn hay chọn hình thức nào?
Ừm. Nhiều khi mình cảm thấy mình như thám tử vậy đó, phải tìm hiểu kể cả những người bán, người mua là ai. Ờ, để mà mua sắm online thì mình sẽ vào những sàn thương mại điện tử này, như là Shopee này để mà mình lựa chọn mặt hàng rồi, ờ
Ừm. Ừm. Ừm, à, ừ. Ừm, nhưng mà ý mình á, là bạn thường là chọn hình thức thanh toán, a, thanh toán, a, trực tiếp luôn hay là bạn chuyển tiền trước cho người ta?
À. À, về câu hỏi về th thanh toán thì mình sẽ thanh toán trước, tại vì, ờ, mình có tài khoản ngân hàng cho nên nó cũng khá là tiện, và và nhiều khi thì người ta sẽ có những khuyến mãi để mà, à, cho cái việc thanh toán trước đó. Còn, à còn với những món đồ mà nó có giá trị quá lớn á thì đôi khi thì mình sẽ không dám thanh toán trước, mà mình sẽ để là người ta có hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng á. Ừm, để khi mà khi nào hàng về tay mình thì mình mới dám thanh toán.
Ừm. À, thanh toán trước. Ừm. À. Ừm, ừm, à, mình hiểu vấn đề này rồi. Ừ, ừm, ừm, ừm.

Ờ, thường nha, thường mà những cái bình luận mà, kiểu như là, họ họ, thế nào nhỉ, họ khen bất chấp và họ khen bất chấp, hoặc là nó sẽ có, như kiểu là, nó hơi gượng gượng ép, nó nó, giống như là, ờ, s AI, hoặc là máy nó nó điền vào, chứ không phải là cái cái đánh giá rồi xuất phát từ con người. Tại vì, ờ, những, ơ, đánh giá của con người thì, ờ, nó sẽ, kiểu ừm, đúng rồi, nó sẽ, kiểu, có cảm xúc và nó rất là, ờ, bình dân luôn, nó rất là, ừ, dễ hiểu luôn. Còn những bình luận mà người ta, kiểu như, để mà seeding á, thì nó sẽ có những cái bình luận mà mình dễ dàng mình nhận ra được.
Ừm. Đúng rồi. <laughs> À, tức là có cái dấu hiệu, kiểu như, bạn nói. Ừm. Ừm. À. Tức là họ khen, kiểu, ờ ừ, trang trọng quá. <laughs> Hừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi, thì mình cũng nghĩ là, ừm, những cái đặc điểm như bạn chia sẻ thì đó là một cái cái mà mọi người cũng sẽ phải chú ý thêm ha. Và mình nghĩ chắc ai cũng từng dính, gọi là, bị mua sắm online, gọi là, bị lừa online đấy, thì, ừm, một vài lần hoặc là ít nhất 1 lần nào đó, thì, ờ, bạn đã từng bị như vậy chưa? Và bạn rút ra những cái bài học kinh nghiệm gì?
Ừm, đúng rồi. À, thực ra nói thì bị lừa thì cũng không hẳn nhưng mà lần đó là mình có mua một cái một cái đèn, một cái đèn và người người ta để hình người ta chụp lên cái đèn rất là to, rất là sáng, nhưng mà khi mà đặt hàng về thì cái đèn nó trông rất là tí hon. Đúng, đúng rồi. Và khi mình, ờ, liên hệ với người ta thì người ta nói là người ta đã để sẵn cái kích thước rồi, và cái đèn người ta giao là hoàn toàn đúng với kích thước, cho nên là mình cũng không có cách nào để mà mình ừm. Cho nên là trước khi mua hàng thì mình cũng x phải xem hết những cái thông số này, ờ, những cái đặc tả nè để mà mình ra quyết định trước khi mà mua hàng á.
Ừm. À. <laughs> Ừm. À, cái này mình hiểu nè, đúng rồi. <laughs> Ừm. À, kích thước rồi, đúng không? Ừm. Đúng, đúng, đúng, cái này mình cũng hiểu, ừm, đúng rồi, hay gặp ha. Ừm. <laughs> Đúng rồi, ừ. À, như vậy là bạn vừa chia sẻ về cái việc mà cái sai kích thước của nó ha, và nó sẽ bị nhầm lẫn một chút xíu và khi bạn mua online và bên thực tế, và cái này mình thấy cũng nhiều người bị nè, bởi vì là khi mà người ta đưa lên đấy có thể người ta chụp gần, đúng hông? Chụp xa, chụp gần thì mình nhìn rất kích thước nó là khác nhau. Ừm, vậy thì, ờ, cho mình hỏi thêm nhá, đó là cái việc mua sắm online á, thì bạn thường, ờ, sử dụng những cái nền tảng nào để bạn mua sắm online nhiều?
Ừm. Khá là nhiều người. Ờ. Đúng rồi. Ừm.